Mm. 'Yon pala 'yon, kaya, eh, barangay pa lang 'yan, 'di ba? <scoffs> Papaano pa 'yong
Oo, ano, pa ang ano
sa taas, 'di ba? 'Yong mas malaki. Lokal na pamahalaan, ay Diyos ko. Kaya sana ako sabi ko sa mga anak ko, <sucks teeth> sana ang pag-asa ng Pilipinas, eh, magkaroon tayong mga leader na matitino talaga.
'Di ba? May Oo. Totoo.
Kung wala na talaga, payo ko lumipad na lang kayo, lumipat kayo ng ibang bansa. Ayun.
<chuckles> Sa mas maayos na pamumuhay, 'di ba?